Je l'ai pas senti. Après, ch moi, je faisais attention, heu, évidemment, il y avait j'étais pas tactile. Je sais que eux gardent leurs distances. Ils se saluent de loin et cetera. Donc, j'ai fait la bise à personne, heu, voilà j'ai je fais le petit salut de la tête, et cetera. Donc, j'essayais vraiment. Je me suis dis: «Il manquerait plus que je gaffe, en fait, il manquerait plus que je gaffe.». Déjà qu'on me traite comme un roi, donc, à moi voilà, de en fait, j'étais d beaucoup dans l'observation, et même, pas que ce c'est intéressant que tu me dis ça. C'est, par exemple, à un moment, heu, le truc typique du Français. C'est à dire qu'on avant de traverser, bah le piéton il est rouge mais il y pas de voiture. Donc, heu, moi, en France, moi, je traverse dans ces moments. Il y a pas une voiture, heu, ni à gauche, ni à droite. Mais là, j'ai vu qu'elle elle bougeait pas. Exactement. Elle bougeait pas. J'ai pas bougé.
D'accord. Ah oui, oui. Oui. <laughs> Ah oui, ah oui, alors que alors que là, c'est différent là-bas. Ouais. Oui, tu t'es adapté en fait, heu, à la culture du pays, ouais.
Et en après, je lui ai dit: «Heu, c'est marrant en France» Exactement. Par l'observation. C'est pas des choses que je savais, pas comme en fait, j'avais pas cette notion de la culture japonaise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au Japon, parce qu'ils aiment la culture japonaise, heu, les mangas, les animés, l'histoire de manière g moi, c'était pas mon cas. Ah ben, j'étais vraiment un néophyte.
Oui, oui, oui, c'est vrai. Non. Toi tu allais pa par rapport à ton amie australienne qui t'a dit: «Bah viens, heu». Oui.
Exactement. Exactement. Donc, du coup, voilà je j'essaie de voilà, de retourner ce respect en étant, heu, comment dire, a en ayant du bon sens tout simplement. De pas faire de trucs que je ne vois que je vois que les autres ne font pas. Et puis, ça s'est fini en beauté et là, je me j'ai compris à quel point je me sentais bien, parce que, hem, on a fait un karaoké, donc, c'est aussi une activité typique, heu, au Japon. Et moi, c'est pas du tout mon truc. En fait, de base, c'est un truc que je fais jamais en France. Je sais pas chanter et en général, j'ai du mal à me laisser aller. Mais là franchement, en fait, je m'en foutais. J'étais transporté dans ce monde où, heu, où voilà, je me suis laissé exactement. Exactement, donc du coup, j'ai joué le jeu. J'ai chanté, enfin j'ai chanté, j'ai j'ai participé. Heu, heu, à à à l'activité. Voilà, c'était franchement, c'était une journée, heu, magnifique. Mais là où la rencontre elle a pris une autre tournure et là, elle m'a particulièrement marquée en termes d'émotions. C'est qu'en fait, donc, évidemment moi, je devais me rendre à Osaka. Et j'étais, hem, à Tokyo. J'essayais de me renseigner mais tout était en japonais, c'était pas simple pour moi.
D'accord. Oui. Ouais, dans cette énergie, heu, bienveillante, oui. Oui. Mais mais tu devais rester combien de temps à Tokyo, heu, normalement? C'est juste le transit, oui en fait, entre
2 jours, 2 jours. C'est ça. C'est des des 2 petits jours. Heu, donc, le 1er que j'ai passé avec elle et le lendemain, je devais passer seul et br et prendre mon bus pour aller à à Osaka. Donc, heu, ben gentiment. Elle est très gentille donc, forcément, elle m'a beaucoup aidé, à acheter mon ticket, elle m'a dit exactement où je devais me présenter pour prendre mon bus, à quelle heure, et cetera. Donc là, j'étais bouclé. J'avais mon ticket. Tout est tout était prêt. Et, heu, donc le lendemain, donc, cette fois-ci, je suis seul. Je me balade dans les routes de Tokyo. Forcément, je pense à ma journée de la veille, et cetera, de me dire à quel point elle était gentille, et tu sais, à quel point on s'était amusés, et cetera. Et, donc, arrivée l'heure à laquelle je dois prendre, hem, mon bus. Heu, donc, heu, sans problème. Grâce à ces instructions, je me retrouve au bon endroit et je suis même en avance et cetera. Donc, heu, j'attends patiemment mon
D'accord. D'accord. Oui, oui, oui. Ouais. Elle a été bienveillante jusqu'au dernier jour finalement, oui.

D'accord, donc ça c'était l'amie australienne que tu avais rencontré en Australie, qui a ensuite été allé à Osaka, donc, heu, qui t'avait dit: «Bah, viens heu si tu veux venir au Japon, j'ai une chambre de libre». Et du coup elle avait une amie à Tokyo que tu n'avais jamais vue, hein? Celle de Tokyo, heu
Voilà. Exactement, vu que j'ai exactement je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, heu, vu que je vais au Japon autant commencer par la capitale et d d'a d'atterrir à Tokyo et de me balader un petit peu» et puis, heu, elle m'a dit: «Voilà je connais une amie elle te fera elle se fera un plaisir, heu, de te faire visiter». Et j'ai tout de suite vu qu'elle avait cet excès de de de bienveillance et de et de gentillesse parce qu'en fait elle m'a tout suite contacté sur Facebook à l'époque et elle me dit: «Heu, voilà je suis l'amie donc de Chris». Elle s'appelle Yoshimi donc, heu, la la japonaise
Oui. D'accord, oui. Ah donc c'est une, heu, japonaise, pas une australienne qui, heu, qui était venue habiter à Tokyo. D'accord.
Non, non, non, non c'est une japonaise exactement exactement et elle me dit: «Eh bah, je me ferai un plaisir, heu, heu, de te faire visiter, hem heu, Tokyo.» et puis moi j'étais ravi, je me suis dit: «Ah, j'arrive j'ai un pied à terre, j'ai le luxe, heu, d'avoir, heu, une japonaise qui va me montrer un petit peu Tokyo en plus qui parle anglais!» ce qui n'est pas le cas, je m'en suis rendu compte par la suite, heu, de la plupart des, heu, des japonais. Donc j'étais voilà avant même d'arriver j'étais déjà dans de bonnes conditions je me disais: «Ah ça va être super sympa» et tout. Heu, donc j'arrive, heu, à Tokyo, je j'arrive à mon hôtel et là elle m'écrit tout de suite: «Est-ce que le voyage s'est bien passé?» C'est comme si c'était comme si c'était elle au final que j'allais rendre visite alors qu'on se connaissait absolument pas. On avait juste une bonne amie en commun et elle avait déjà une bonne énergie exactement.
Mais oui. D'ac Oui elle était vraiment bienvei ouais bienveillante, même avant en amont avant le voyage, heu. Heu, déjà avant que tu que tu viennes, heu heu, à Tokyo. Heu, donc, heu, elle t'avait déjà parlé sur Facebook, heu, quand tu arrives à ton hôtel, elle t'a demandé si tu étais bien arrivé, donc oui vraiment bienveillante et pas elle est arrivée, heu, à l'improviste quand tu étais à Tokyo.
C'est ça.